Ну, давай сначала разберёмся, почему тебе хочется спать днём. Сколько часов ты обычно спишь ночью? Какая продолжительность твоего сна?
А вот э, дело ш в том-то и не сплю, э, нормально в течение ночи. А, у меня сон составляет примерно 5-6 часов. А поэтому ну, это у меня давным-давно такая проблема, бессонница. Но мне достаточно 6 часов, чтобы я, как бы, себя нормально, бодро чувствовала. Но бывают такие дни, что я вообще не сплю или сплю по 3 часа. И поэтому, конечно же, вот на протяжении дня, там, ближе к трем-четырем 3-4 часам у меня просто в глазах песок.
Понимаю тебя. А скажи, если ты э, есть у тебя проблемы с засыпанием, если ты вздремнула днём, есть ли проблемы с засыпанием вечером?
Э, да, у меня есть проблемы и днем, и вечером с засыпанием. М, ну, у меня это вот, э, просто такая проблема номер 1 в моей жизни. А, разве что вот, э, знаешь, когда вот уже просто с ног сва валишься, а, я даже могу какое-то снотворное взять. Э, ну, я этого не люблю делать, но иногда приходится. И всё равно после снотворной, а, таблетки я просыпаюсь ровно через два 2 часа.
Ну, тут бы я посоветовала тебе обратиться к врачу, потому что это ненормально, м, не спать. Это явно у тебя есть проблемы уже такого медицинского характера со сном. Но, что может ещё помочь. А о как выглядит как ты организуешь своё спальное место для вот этого короткого, сна днём? Ты, м м, потому что, это тоже важно. Ф если, э да, вот ты закрываешь шторы, тишина вокруг, ничто тебя не тревожит.
Ну Да, име именно так я и делаю. Закрываю свои жалюзи. У меня, а, такой, знаешь, ночничок приятненький с ароматизатором. Могу даже включить какую-то медитацию, музыку такую медитативную и в наушниках послушать. А, то есть, вот н любой нормальный человек, как мне каза кажется до сих пор, что он может заснуть, ну, просто на раз, два, три. А у меня, это вот, не получается.
Как это выглядит?